Iya, heeh, dan akhirnya juga pas aku udah keluar dari bandara itu udah sore kan. Udah kayak jam berapa sih, jam 3.00-an gitu kayaknya dan karena kayaknya aku, eee, apa namanya, aku ini kan ngelihat dari Traveloka, eee, ternyata tiket pesawatnya itu masih ini kan ya, eee, apa namanya, yang bisa aku beli yang murah itu di bes di besok pagi itu kan. Jadi ya udah aku akhirnya pulang dulu, aku balik lagi ke hotel yang ada temen aku itu, aku balik ke hotel dan dia akhirnya nemenin aku lagi gitu kan. Dan besoknya itu aku udah bener-bener bangun pagi banget, pokoknya udah kayak bener-bener siap banget ya biar aku nggak ketinggalan lagi gitu. Iya, dan akhirnya ya udah aku aman gitu pas udah nyampe bandara itu masih ada kayak waktu sekitar sejam lebihlah gitu kan ya. Jadi aku masih ada waktu buat apa namanya, buat buat lihat-lihat gitulah. Terus akhirnya ya udah aku bisa naik pesawat itu gitu.
Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. <chuckles> Heeh heeh. <chuckles> Nggak ketinggalan lagi. Heeh. Oh, oke. Mmm. Oke, wah jadi untuk yang ke-2 kalinya ini udah jadi kayak, eee, pelajaran ya, Kak, ya. Dari yang pertama tadi ya karena ketinggalan, <chuckles> hari ke-2 ini bener-bener nih, nggak boleh ketinggalan lagi nih. Sayang banget kalau sampai 2 kali hangus tuh.
Iya. Iya. Iya, kan sayang ya duitnya itu kan gak murah itu tiketnya. Heeh. Heeh.
Mmm, iya bener. Iya bener, Kak, gak murah, pasti mahal lah kayak gitu. Nah tapi nih, Kak, eee, dari pengalaman Kakak tadi nih, kira-kira nih, buat orang mungkin ada mungkin aku gitu ya atau mungkin orang lain, kalau misal, eee, mengalami hal yang sama kayak Kakak nih ketinggalan pesawat itu apa sih ada tips nggak sih biar, eee, mungkin nggak terlalu panik atau gimana gitu, Kak?
Iya.